そうですね、1つ相談したいことがあるんですけど。
はい。
その、まあ、最近なんか、あんまり友達ができないっていうわけじゃないんですけど、なんかすごい仲のいいなんか友達が全然できなくて、それですごい、ま、困ってるっていうか、ま、なんか、うう寂しいというか、ま、そういう感じの気持ちでなんか、ちょっとアドバイスが欲しいなって思って。
うん。 う、うん、はい。 うーん。 なるほど。ま、いつからその環境、ま、新しい環境に移られたのかな？って思うんですけど、新しい環境に移られたわけではないですかね？
ええっと、あ、そそうそうですね、あの、留学生の、前まですごい仲がいい友達がいたんですけど。
はい。
ま、その友達が、まあ、留学終わって帰っちゃって、んで、その後に
ああ。
あ、もう遊ぶ人いないじゃんってなっちゃって。
なるほど。それって、え、あの、そのお友達が帰られてから今ってどれくらい経つんですか？
そうですね。3ヶ月ぐらいですね。
うんうんうん、なるほど。で、そのそのお友達以外に、あの、それまで例えば、あの、そとお2人で仲良かったんですかね、ずっと。
あの、その留学生とその半年の留学生だったんですけど、その半年の留学生の他のいっぱい来てたんで、その他の人たちとも割と仲良くて、結構いっぱい、ま、仲良かった友達とか帰っちゃったので、まあ、あんまり本当
うん。 ふんふん。 ああ。
仲いい友達がすごいごっそりいなくなった感じですね。
うーん。なんか寂しい、今ちょうどじゃ寂しい感じ、な状況なんですね。
すそうですね、なんか、それほど。あ
うん、ごじすはい。あ、どうぞ。
それほどなんか仲がいい友達が、ま、あんまり他に全然いなかったので、なんか、そうですね、一気にいなくなっちゃうとなんか、ほんとに何したら、ん、どうやって休日とか時間過ごしたらいいのかわかんないなみたいな感じで、全然。そうですね。
うん。 うーん。 ご自身は、あの、その半年間ではなく、もっと長い留学をされてるんですか？
そうですね。じぶあ、自分はその普通に、ただ、その大学に在学してるだけで、それであった、ま、なんか、その大学がやってるアルバイトというか、なんかボランティアみたいな、そういう感じのやつで知り合ったその友達なんですけど、留学生の。
うんうん。 うん。 あ、そうなんですね。
まあ、それで色々仲良くなったっていう感じなんですけど。そうですね。
なるほど。じゃ、あの、ま、そこで、まあ、出会った場所で仲良くなってって。で、今、そのアルバイトって言うか、もう、は、まだされてるんですか？
ああ、アルバイトは、まだしてるんですけど、何ですかね、その、ま、新しい、その1人を一応担当するみたいな感じで付くんですけど。<sucks teeth> ま、あんまり新しい人と凄い馬が合わないみたいな感じで、そんなに仲良くはなれてなくて
はい。 うん、うん。 ああ。
で、ま、そうです。前だったら、その、仲良くなった担当の人から、凄い輪が広がってったんですけど、ま、今回そもそも仲良くなれてないので、全然もう広がりすらしなくて。
うん。 ああ、ん。 なるほど。そう、そうですね。その担当を変えてもらうっていうのは、ちょっと難しい状況なんですかね？
ま、難しいですね。 どうなんですかね？あんまり聞いたことはないんですけど。
うんうんうん。なる
そう、やめることはできるっては聞いてるんですけど、いや変えることができるかはちょっとわからないですね。
うん。 うーん。 なるほど。その、以前は、あの、お友達を作るっていうのは、ご自身の中では得意だったな、以前も苦手だったなって、いなんか感覚ありますか？
うーん、あの、親がちっちゃい頃、転勤族みたいな感じで
はい。
そうです、小学校の頃までは、その、自分の一番地元のじ長い時間を過ごしたとこで、まあ、暮らしてたんですけど、その後に親の転勤で、ま、海外に引っ越して、で、その引っ越したところでも
うん。 うん。
3回ぐらい多分引っ越して、2回ですかね、2回引っ越したので、ま、割と新しい友達を作らざるを得ない時とかは多かったんですけど。
うん。 うーん。
ま、そん時はやっぱり中学生とかだったんで、ま、そんなに全然難しいわけじゃなくて、やっぱり大学みたいに、大学ってすごい関係性が自分にはなんか、薄いというか、なんか一緒にいる時間も短いし、あんまりプライベートで関わることも
うーん。 うんうん。
関わろうと思わらないか思わない限りはないみたいな感じなので、難しいですね、やっぱり。
なるなるほど。じゃ今日常で、なんか、人と会ってるっていうのは、そのアルバイトの時が、普通、あの通常で、それ以外の場所でどっか誰かに、おあ会ったりとかっていうのは、あんまりない環境なんですかね？
うーん、一応大学のクラスもあって、あそこでも友達と会いはする友達と会いはするんですけど、そんな。その前いたような仲がいい友達とかなんか何でも話せるような仲とかそういうわけじゃなくて。
うんうん。 うん。 うーん。うん。
まあ、授業をただ一緒に受けるためだん？だけの仲みたいな、ちょっと感じで。
うん。
そんな深い関わり方をしてるわけじゃないですね。
なるほど。その、あの、ごっそり帰ってしまった半年のあの仲良かったお友達？は、あのそのその方達よりも前に、あの仲良かったお友達とかは特にいらっしゃらない感じなんですか？今の、こ今の環境で。
はい。 ああ。 そうですね。その前までは、あの、前前というか、その前の年までは結構サークルに活発に、といというか、そのサークルはサークルはすごい活発に活動してて、そこで2人ぐらい仲いがいい人がいたんですけど。あ、3年生なんですけど、今、結構周りも忙しくなってきたり
うん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。
して、まあ、サークルが結構過疎ってあんまり、開催開催できなく開催って活動ができなくなっちゃって、もうそれ
うん。
そこまでなんか、定期的なペースで会うことがなくなっちゃったので。
うーん、なるほど。
あ、ちょっとなんか、薄くなったような気がしますね、今。
うーん。 なるほど。そのの方々が薄くなっちゃった後に、その、今、あの、半年いた方々とすごく仲良くなれて楽しい時間を過ごしてたっていう感じなんですね？
そうですね。
うーん。なるほどですね。そうすると、やっぱりその、その楽しかったっていうのは、そのみんなでわあって騒げたところが楽しかったんですか？それともなんかもっと、何て言うのかな、自分たちの悩みとか、あの、聞いてもらえるようなところに安心感を覚えてたんですかね？
ま、どっかどっちもあって、その週末になんか、みんなで遊びに行って、まあ、ダーツはすごいよく行ってたんですけど、ダーツしたりして遊んだり、ま、普通にご飯食べながらそういうみんなが悩んでることとかを話したり、ま、普通に1対1とか、3人とかで話したりとか、まそういう時間がやっぱり
うーん。 うん。 うん。 うーん。 うーん。
結構みんなたくさんあったので、すごい 楽しかったですね。
そうなんですね。やっぱ、そそういう楽しい時間があった後に、こういう、何て言うのかな、こう、居なくなっちゃう、近くにいなくなっちゃうっていうと、たぶん今までその半年前に、あの、思ってたよりも、さらに寂しいとか孤独だなって感じる気持ちが大きいのかなって思うんですよね、今ちょうど。
うん。
なんで、なかなかその新しい、同じぐらい、そういう風にあのわあって楽しんで、悩み事相談したりっていう友達って、すごい、まあ言ってみれば、貴重なお友達だとお思うので、そこまで深くなれる友達って、そうそうやっぱりね、あのすぐに簡単に出来るっていうものではないと思うんですけど、ご自身の中でも、あの、この人と例えば仲良くななりたいなって思うような周りの人、例えば同じクラスとか、中でいらっしゃらない感じですかね？
そうですね、まあ
うーん。
1人、まあ、そこそこ仲いいなって友達は、ま、いるんですけど
はい。
やっぱりその、前すごい仲良くできてた友達とやっぱり比較すると
うんうんうん。
そうですね。全然やっぱり思ったことを話せてないし、なんか、あっちも別になんか、あんまり話してくれてないなってのはちょっと、自分も感じれちゃうってのがあって。
うんうん。 ああ、ん。
あまりなんか、踏み込めない感じはちょっとありますね。
なるほどですね。なかなか、その、前のお友達ぐらい、あの、深く付き合うっていうお友達探すのって、人生って長い時間の中で、なかなかね、そういう、あの、ほんとに深くまで話せる友達って、ほんとなんか、ん、作るのって難しいとは思うんですけど、そこまでじゃなくっても、もうちょっと、何て言うのかな、もうちょっと日常のことを、あの、普通に話せたり、ちょっともうちょっと時間を楽しめるっていうか、時間を一緒に共有できる。あの、ん、もうそこその深さまではいかないけれどもっていうお友達を、なんか、ちょっと、作れるといいのかなと思うんですけどね。
確かにそうです。なんかやっぱり、そこまでの友達を作るのはなんか確かにそんな簡単じゃないですよね。
うーん。
そんなに気が合う人がそんな都合よく確かに、いるわけでもないですし。
です。 うーん。 でも、あの、これは言える事あの、ま、一般的にというか、あの、言える事と思うんですけど、あの、未来永劫を絶対そういう方と出会えないっていう事はないと思うんですよ。今この期間で、この半年の間はまだ出会ってないと思うんですけど、で、生活学生さんだと生活環境って必ずどっかで変わってくると思うので、そのタイミングで、あっ、こんな所にずっといっし一緒にいたのに気が付かなかったねっていう人が現れたり、また新しい何かクラス取ってみて「おっ、初めまして、凄く気が合うね」っていう方が出てきたり、そういう何か展開って、この先に、0ではないと思うんですよね。
うーん。 うん。 確かにそうですね。でも、あの直近で言うと、今3年生で、研究室配属っていうのがあって、あそこですごい結構みんな友達できるって聞くので、なんかそこでなんか今できるんじゃないのかなみたいな感じでちょっと思ってはいますね。
うん。 うんうん。 うん。 うん。 そうですね。そこでね、あの絶対出来るとは言えないですけど、ただ、なんか、あっ、友達作りたいなっていう、じあの、気持ちをあのウェルカムな気持ちっていうのは、すごいなんか周りに結構伝わると思うので、なんかそういう気持ち「友達になりたいです」っていう気持ちを前面に出すのも、すごくいいことかなって思います。
うん。 ああ、確かにやっぱり。そうです。なんかぶっきらぼうっていうかなんか、すごい愛想悪い人とあんま話したくなないですよね。
うんうん。 うん。やっぱり「あ、この人ちょっと良さそうだなとか、優しそうだな、楽しそうだな」って思う方と話したいなと思うので、まずそういう姿勢から行ってみてはいかがでしょうか？
そうですな確かになんか一番それがすごい、簡単に改善できてすごい。一番効果的に自分も思えます。
うん、良かったです。
いろいろ話聞いてくださってありがとうございました。
いいえ、こちらもありがとうございました。